Dai! <chuckles>
Sì. Ehm, che, ehm, tra l'altro aveva u varie macchie di ruggine, okay?
Mh-mh. Mh-mh. Okay.
E io la chiamai "Ruggine". <laughs>
Lei che ave a ah, pure il nome quindi. <chuckles> Ma, invece scusa, la la prima? Aspetta, anche la prima aveva il nome, eh, alla fine che
Ti devo dire la verità, non me lo ricordo, purtroppo la mia mamma è venuta a mancare e non glielo posso chiedere.
Ah! Ah cavolo! Mi dispiace. Eh s
Sì, mia sorella era anc uhm, ancora proprio un bebè, quindi impossibile. Mio padre non penso neanche sapesse che mi avevano regalato la bici a quei tempi, figurati. <laughs> Okay, è stato terribile da parte mia, però sai è tip padri che escono la mattina e rientrano la sera. <chuckles>
Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì. <chuckles> <chuckles> Ma no, vabbè. <chuckles> C no, no, ma infatti sì, sì. <chuckles> In generale i papà non hanno molto la buona memoria secondo me degli aspetti della nostra vita, eh, per esperienza personale. Poi, ecco, non so.
Uhm, sì, sì, sì, perché comunque, <clears throat> la presenza fissa, no? Quel riferimento è sempre la mamma, no?
Mh-mh. Sì. Eh, è vero, è vero, solutamen
Io ricordo tanto bello sin da quando ero proprio che mi ci dovevano mettere gli altri sulle sedie, quindi pensa te!
Mh-mh. Sì. Mh-mh.
Ehm, di quando mia mamma preparava i dolci
Sì.
dopo preparava u uhm, con quello che rimaneva nel contenitore, uhm, e ch ehm, pre con un cucchiaino puliva le pareti e mi dava quel cucchiaino, no? <laughs>
Mh-mh. Sì. Dai. <chuckles> Bellissimo!
Che era tipo sai, era uova mischiato con farina, zucchero, le tipiche tipiche torte, biscotti e
Mh-mh. Ah, ah, certo. Sì, sì, ho capito, ho capito. Beh, bella questa storia della bicicletta, comunque. Piaciuta, sì. Mh-mh.
E poi ricordo Ehm, sì. E ricordo quando n poi mia sorella arrivò all'epoca che anche lei poteva mangiare, io ero, uhm, arrabbiata perché dovevo condividere quei miei cucchiaini con mia sorella. <laughs>
Sì. Mh-mh. Ah! Eh! Ovviamente non volevi. <chuckles> Aiuto!
Che tenerezza, dai! Ti prego.
Certo, perso. No, comunque beh, adesso che lo dici, mi hai ricordato che la mia prima bicicletta invece era, uhm, bianca e rosa. Bianca e rosa, sì.
E gli avevi dato un nome?

No, no, non le avevo dato un nome, però ero molto affezionata a quella bicicletta. Purtroppo mi è stata rubat
Ecco, io per quello la mia bicicletta da adulta non mi occupai mai di recuperare quei punti dove c'era la ruggine, perché nessuno la voleva, perché era maltrattata dalla ruggine. <chuckles> E quindi a volte non gli mettevo neanche il lucchetto, perché tanto non la prendeva nessuno.
Mh, sì. Mh-mh. No. Mh-mh, ah perché tanto eri sicura che non nessuno avrebbe ma guarda, la mia veramente mi è dispiaciuto, perché l'avevo lasciata mhmm, vabbè è un po' colpa mia che l'avevo dimenticata fuori dal cancello di casa, sono rientrata, penso, per prendere qualcosa da mangiare e l'ho lasciata lì fuori, per qualche minuto in più. Tra l'altro, insieme a quella di mio fratello, quando siamo usciti erano sparite entrambe, <chuckles> sì
<chuckles> Oh, piccola. No, poverini, che delusione, no. E poi ve l vo l vi le hanno comprate di nuovo? Come
<chuckles> E quindi niente. Sì, sì, poi comunque, mhmm, ci avevano preso un'altra bicicletta, quindi ecco sì, però comunque sai la tua prima bici non te la dimentichi mai, quindi, ecco, sì, sì, assolutamente. Quante sbucciate per riuscire a imparare, però dai, ne è valsa la pena perché <chuckles> esatto, per me ora andare in bici è una delle co mie cose preferite, quindi ecco sicuramente. Mh-mh.
No, scherzi, assolutamente, ovviamente. Sì, sì. Eh sì. Quante emozioni. Sai che adesso che ne stiamo parlando, uhm, nella zona dove mi sono trasferita ora, potrei, mhmm, tranquillamente muovermi in bici
Mh-mh. Ah, ecco dai, ve
però ho un po' di timore perché sono strade extraurbane e il collegamento fra d il quartiere dove vivo io, che è po' una zona rurale e la città
Mh-mh. Ah cavolo, ho capi Mh-mh. Sì.
e non so, non so se è il caso di <chuckles> di azzardare. <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Eh no, no, effettivamente ah, 8 chilometri, mh, mh, sì, è un pochino s sopra cioè dipende anche da è ovvio se uno lo fa comunque in maniera costante prima o poi ci prende una mano, però se non non vai in bici da un po', magari fare 8 chilometri subito, ecco, arrivi morta praticamente quindi
Poi sono 8 chilometri, secondo te? È un pochino andare in bici, no? E poi io mi chiedo esatto, in che condizione arriverò, sudatissima tipo a li <chuckles>
<chuckles> Aiuto. Sì guarda, mhmm, io amo andare in bici, ie ie ieri tra l'altro, ecco, ho dovuto fare delle corsettine, mi sono fatta un tragitto di di 15 minuti in, tipo 5, perché era proprio una commissione urgente. No, no, in bicicletta ed ero tutta sudata quindi, ecco, 8 chilometri, sì.
E correndo, a piedi o in bicicletta, vuoi dire? <chuckles>
Posso immaginare. <chuckles>
Mi piacerebbe tanto, magari con la con il con la coscienza che ho ora, poter rivivere certi momenti di questa mia infanzia che, nel momento in cui accadevano queste cose, uno non si rendeva conto, secondo me.
Sì. Mh-mh. Mh-mh.